Okay, e descrivimi un po' questo posto, perché quello di prima me l'hai descritto molto bene, mi hai detto la lingua di sabbia, eccetera. Quindi descrivimi un po' pure questo, le sensazioni che ti dà.
È bellissimo. Ehm, ma Allora, ehm, la sensazione che mi dà ogni volta che ci vado è: "Che bello è arrivata l'estate, yuppi. Mi posso divertire finalmente e un po' e rilassare." Quando ci vado d'inverno invece bello, mi rilasso 2, 3 giorni, mi prendo la bicicletta e mi gironsolo l'isola, ehm, guardando i panorami che dall'estate all'inverno, credimi, cambiano tantissimo.
<chuckles> Eh certo, assolutamente. E, non ti ho chiesto prima com'e l'afflusso di turisti, sia nel posto di prima sia nel posto di ora.
I laghetti di Marinello a livello turistico sono conosciuti
Okay.
ma fortunatamente non tanto, perché la gente si sc si scoraggia ad arrivarci a piedi o comunque anche con lo stesso
Meglio. Ah okay, perché è un po' difficile il tragitto? Dici?
Non è che è difficile, è f un po' faticoso per il fatto che è una lunga lingua di sabbia e e eh c'è una bella camminata tipo d'estate sotto il sole, insomma, non è che lo fanno tutti.
Okay. Qui c'è una bella camminata. <chuckles> Eh infatti. E invece quello di della tua compagna, cioè vicino alla casa della tua compagna?
Beh. Favignana d'estate, ehm, diventa la Milano marittima.
Okay, quindi affollatissima.
Fortu <chuckles> fortunatamente il punto dove stiamo noi non è un punto diciamo di, mhmm, raccoglimento per i turisti, f fatta eccezione per una spiaggia che abbiamo sotto casa che è è bombardata, però
Ah, <chuckles> okay, quindi dovete un attimo camminare un po' più in là per stare tranquilli.
fortunatamente Sì, sì, ormai abbiamo tipo la mappa dei posti da evitare durante l'estate e noi andiamo appunto in questi posticini che ormai conosciamo a memoria ed è difficile che troviamo qualche turista.
Vabbè, meglio così allora. Ehm, invece appunto un ricordo legato a a Favignana? Pe lo specifico magari non lo so, la prima volta che ci sei andato con lei, qualche momento speciale con lei.
Sì.

Ehm, <clears throat> di posti in realtà ce ne sono tanti, perché, mhmm, ho più di 1 casa, quindi bene o male
Okay. Ah, perfetto, perciò, diciamo che hai 'na varia scelta.
Sì, infatti. Ehm, diciamo che, mhmm, nella casa dove attualmente vivo, ehm, ci sono 2 posti molto belli. 1 è anche legato alla mia infanzia, che sono i laghetti di Marinello.
Ma dai!
Sì.
Quindi, comunque, c'è un bel panorama?
È un posto, secondo me, unico al mondo, a livello di morfologia del territorio, perché, praticamente, è una grande lingua di sabbia
Okay. Sì.
in mezzo al mare dove all'interno ci sono dei laghi naturali.
Ah, okay! Quindi è proprio okay. Diciamo che è raro trovarlo, no?
Piccoli, ovviamente, pi Sì. S questa morfologia, secondo me sì, forse è anche unica al mondo, sai, non mi sono mai documentato su questo, però
Quindi ti reputi fortunato, a viverci di fianco? Ecco.
Molto, molto, molto, sì. È un posto dove io, quando voglio staccare la spina, mhmm, vado, uno zainetto in spalla, un po' d'acqua e mi faccio lunghe passeggiate d'inverno e d'estate mi faccio anche un ba
E cosa ti trasmette di emozioni?
Tantissime, tantissime, perché ho un sacco di ricordi d'infanzia lì. La prima emozione che sento è: sai quando percepisci in un posto gli odori, i profumi.